Có chứ, thì, à, âm nhạc mà, thì nhạc của Disney thường có mấy cái cảnh mà công chúa mà, kiểu, mà nhảy nhót cùng đàn cá, hoặc là tới lúc mà cái con cua mà nó hát á thì âm nhạc nó rất là sôi động. Kiểu như nhạc của, ờm, của người Jam Jamaica, kiểu như ờ, kiểu mà, hát mà kiểu nhạc Phi Phi một tí á, ý là cái giai điệu nó rất là năng động và mình cảm giác mình nhún nhảy theo. Rồi xong rồi những cái, ơ, như là nhạc, ơ, cái lúc mà Nàng tiên cá buồn chẳng hạn, thì mình cũng buồn theo, giống như là âm nhạc nó điều phối cái cảm xúc của mình. <chuckles>
Ừm. <laughs> Ừm. Phải ha. Ừm, ừm. Thế thì không biết là là cái mà bộ phim, ơ, về Nàng tiên cá đó, bạn coi được bao nhiêu lần mà bạn nhớ chi tiết rõ quá vậy?
Ừm.

Tháng hoài niệm, ờ, mình cũng hông có suy nghĩ nhiều khi mình nghe nhạc đâu. <laughs> Tại vì là mình coi là để ý là cái nhạc nào mà nó có giai điệu nó làm cho mình t tinh thần của mình thoải mái á, thì mình cũng đã so sánh rồi, mình nghe nhiều nhạc rồi, và mình thấy là nhạc Disney là cái thể loại nhạc nó làm cho mình tinh thần mình thoải mái nhất, tại vì cái lời hát đơn giản, dễ chịu và đặc biệt là rất là sạch sẽ, nó hông có nhiều những cái ca từ, ờ, mang tính chất kích thích, gây nghiện nhiều, ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Đơn giản, đúng hông? Ờ, hiểu rồi. Ừm. Ừm, ừm. Nói chung là bây giờ bạn nghe âm nhạc với một cái mục đích, à, là để thư giãn cho, à, cho cái tâm hồn của mình chứ không có phải là, ờ, làm một cái gì đó nó quá lớn lao ha bạn ha. <laughs> Thế thì, ờ, có thể xem những cái bài hát là Disney này, nó giống như là, ừm, một cái đại diện cho cái dòng âm nhạc mà bạn yêu thích được không?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm.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

Có chứ, thì, à, mình có một cộng đồng là những người yêu thích một ờ, đúng rồi sẽ có những cái cộng đồng yêu thích một cái gì điều gì đó. Thí dụ như là thích nhạc Disney chẳng hạn, là fan của Disney, thì sẽ một cái cộng đồng trên Facebook chẳng hạn nè, hoặc là bạn bè của mình, thì mình cũng có kết nối với những người đó, thì có thể là s chia có thể là lôi lúc thì tụi mình cũng mua những cái con đồ chơi á, Funko á, kiểu hình dạng của nhân vật này nhân vật kia để mình lưu giữ. Ừm.
Cộng đồng luôn. Ồ, hay. Ồ, thế thì không biết là bạn có nghĩ rằng mình sẽ, a, giới thiệu cho thêm nhiều người nữa cũng được thưởng thức cái dòng âm nhạc này hông?
Ừm.